Ừm, đối với mình á em bé nó nó hông có giống như đương nhiên nó hông giống như con cún, con mèo mình nuôi. Ờm, bé khi mà bé lớn, con người mình mỗi lúc mỗi lớn cái cái nhu cầu nó càng ngày càng cao, đúng hông? Thì thì đương nhiên là mình sẽ càng phải phát, ờ, cái tài chính của mình càng phải phát triển thì mình mới nuôi con được. Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm, đúng. Ừm. Ừm, thế thì thế bạn có chút sợ nào không? <chuckles> Kiểu, về sau tiền nó càng ngày càng khổng lồ hơn ấy.
Ừ, sợ chứ nhỉ, <laughs> phải sợ chứ nhỉ. Ừm, thêm vào đó nữa là ngoài cái cái ổn cái lỗi lo tài chính lớn nhất đi, thì đương nhiên khi mình có kế hoạch, thì mình cũng sẽ để dành được rồi. Ừm, nó nhưng mà, cái quá trình mang thai á, cái quá trình mang thai nó vẫn là một cái gì đó, gọi là, người ta, gọi là ừm, ừm, bạn mình á, người đã có kinh nghiệm trước đó người ta nói ló cũng hên xui á. Tại vì á hổng phải là hổng phải là mình mình muốn nó ổn định là nó ổn định được, mặc dù cộn cẩn thận hết mức có thể rồi, tuy nhiên á là cái cơ thể mình nó có cho phép hay không. Đó, ừm, tùy vào cái cơ thể mình nữa đó bạn.
<laughs> Ừm. Ờ. Ừm, ừm. <chuckles> Ừm. Đúng. Ờ. Ừm, thế là nỗi lo nữa là nỗi lo ngoài tiền bạc là còn sức khỏe, đúng hông?